È vero, è vero. Infatti è sempre meglio, uhm, se si riesce. ovviamente, parlarne anche con gli altri per, non lo so, anche, forse, se stanno vivendo un'esperienza simile, riuscire a, mhmm a incoraggiarli, comunque, che c'è sempre, diciamo, la luce alla fine del tunnel.
Sì, e poi questo è un è un bel concetto e anche, ehm, fare di, uhm come <smacks lips> essere presi d'esempio, no, non è per una questione di, ehm, glorificarsi o, mhmm, per il proprio ego, ma proprio perché tu puoi dire: "Guarda, io ero messa peggio di te, eppure io ci sono riuscita, c devi credere in te stessa.", capito cosa voglio dire? Ehm, non importa il tempo che ci metti, anche perché, spesso e volentieri, ehm, mhmm, vedi come anche tu hai detto: "Eh, anche se ci ho messo 1 anno." Ehm, magari, tu stessa hai pensato che c ehm, è stato un lasso di tempo molto lungo.
Esatto, sì. Concordo. Eh, esatto, infatti, poi ci sono persone, uhm, comunque che io, mhmm, in realtà, ho anche aiutato diverse mie amiche, perché vedevo che, nonostante non lo volessero ammettere, ehm, mi, mhmm, <smacks lips> diciamo, mi ci rivedevo, alcuni atteggiamenti. Esatto, nonostante loro non non lo ammettevano, comunque, rivedevo molti atteggiamenti che io, uhm, diciamo, facevo in quel mio periodo, ehm, anche i- indirettamente, ecco, uhm, cercavo di aiutarle, perché molto spesso le persone che non vogliono ammettere la propria condizione non voglion neanche consigli diretti, penso. Quindi, mhmm, aiutarli, diciamo, in maniera indiretta.
Vivevano più o meno le tue stesse condizioni, lo capisco. Hai fatto benissimo. Certo, certo. Sì, sì, sì.

Eh, è vero, a volte consideriamo anche cose piccole come qualcosa di veramente grande, quando ci succede qualcosa di veramente grande capiamo che alla fine eran stupidaggini esatto.
Che è una relatività. Sì. Che dobbiamo dare e questa è la lezione che ho appreso da da questa bruttissima esperienza. Non so se tu hai avuto qualche, mhmm, momento nella tua vita in cui, ehm, c'è stato qualcosa, un'esperienza che ti ha fatta cambiare profondamente?
Immagino immagino. Allora, ehm, in realtà per ora, ehm, per fortuna, mhmm, cambiare profondamente no. Ehm, però, ehm, ho avuto io per molto tempo ho avuto problemi alimentari, ehm, nel sens che, mhmm, non-non mi trovavo bene con il mio fisico, anche se ero veramente magra, f fin troppo, e arrivavo a mangiare quindi superare questo questo periodo, ehm, io penso che mi abbia cambiato profondamente, perché comunque, ehm, ora mi vedo bene con me stessa, ho più autostima.
Ah, questo mi dispiace veramente. Dai, mi dispiace tanto. Che bello, ne sono molto lieta, Dani.
E tutto questo grazie a mia mamma, perché è veramente il mio eroe, sì.
Che brava che è, dai, che carina. Anche tu che lo riconosci è piac è un piacere sentirlo.
Sì, sì. Penso che Ma sì, certo, infatti è lei dice che non glielo riconosco, ma sì, glielo riconosco a pieno. Forse non davanti a lei. Sì sì.
Oh, amore. <chuckles> <sighs> Ah, eh, pure quella in realtà quella pure è un'esperienza veramente forte, no, e ti devo fare i miei complimenti perché a per quanto tua mamma possa averti aiutato comunque l'80% del lavoro l'hai fatto tu.
Sì. Sì, ma infatti sì, sì, ne sono consapevole che comunque nonostante c'ho messo 1 anno e passa, comunque mi riconosco che so' stata forte, diciamo, a poterlo superare.
Ma io credo che comunque un termine di tempo di 1 anno per una problematica di questo genere è è veramente poco, sei stata veramente brava.
Eh, infatti, me lo dice anche mia mamma, sì, sì. <chuckles> Alla fine è poco, relativamente. Vedo persone che ne possono soffrire anche per tutta la vita, quindi sì.
Esatto, esatto. Proprio, quello stavo per dirti, perché non è una cosa ehm, cioè, ehm, quando c'è il fattore psicologico, eh, è dif è difficile perché tu devi lottare contro te stessa in pratica.